اهم، طب قولي لي، أكتر موقف علّم معاكِ يعني ما بين مثلًا صحابِك أو أهلِك، احكِ لي عن موقف أثّر فيكِ أوي. آآ يعني ومش قادرة ت يعني مش قادرة ت يعني تتخ تتخطّيه، زي ما باقول، اللي هو
إمم. إمم. <clears throat>
علّم عليَّ <laughs>
آه، أيوه بُصي بصراحة موقف مع واحدة صاحبتي، يعني ده كان موقف بالنسبة لي يعني صاحبتي وكان بقى لها سنين سنين كتيرة. وبعدين إحنا كنا عند بعض على طول هي عندي وأنا عندها، فاللي هو أختي يعني اللي هو كُنت باتعامل معاها كده. فجات بقى في ال في ال في المرحلة بتاعتي اللي حصل فيها كده
<laughs> إمم. إمم. إمم. إمم. إمم.
آآ لقيتها ما بتجيش بأي حاجة، يعني لمّا أنا كنت باقول لأ
إمم.
ما ما ما م كانت بتبقى بت بتثور جدًا، <tsk> لأ، هي أصلًا كانت بتتحول جدًا، اللي هو يعني إيه، آه، فاهمة؟ فبدأت حتى أبقى باخُدها معاها مراحل ومرحلة مرحلة، زي ما كُنت باقول لِك، وبشويش، وأفهّمها إن ده ليه علاقة بنفسي أنا، وما لوش علاقة بيكِ، يعني أنا كلمة لأ اللي باقولها بتاعتي، يعني ل ل ليّا أنا بس، مش ليكِ.
تحاوِلش آه. آه. أيوه، أيوه. إمم. إمم، إمم. آه، مش مش عشان مش عشان أنتِ لأ شخص وِحِش، أنا عشان مش مرتاح دلوقتي آه، إمم
ف بالضبط كده مش عشان أيوه. بالضبط، مش عشان أنتِ شخص وِحِش، ولا عشان أنا ب أ ب بطّلت أحبِّك شوية، والّا حُبّي قلّ ش لأ، هو إحنا زي ما إحنا، بس أنا باعوّد نفسي على حاجة جديدة، وباحاول كده أبقى بانضج بشكل معين. فأنا محتاجة أعمل ده دلوقتي. هي للأسف ما كانتش بتفهم خالص يعني، يعني بجد ما كانتش بتفهم خالص.
إمم. آه. إمم. أيوه. و و و وبعدِت عنِّك والّا يعني لمّا حسِّت
لأ هو أنا اللي بعدت يعني <tsk> آه، لمّا لقيتها كده، أصل ما أنا باقول لِك، أنتِ هتيجي برضه أي أي transition
آه طب طب يع بعد أمّا بعدتِ، ما حسيتيش إن هي مثلًا لأ أنا، <tsk> استعجلت مثلًا، مُمكن تكون هي لسه ما نضجتش، أو ما حت ما ما ما جاتش في الحِتّة اللي أنا ك كُنت فيها، أو